Ờ, bạn ơi, dạo này mình thấy á, có nhiều người đi du lịch quá à, thì có thể người ta trong chuyến này người ta còn kết bạn nữa cơ, thì hổng biết là bạn có cái chuyến đi nào mà giúp bạn mà kết bạn với nhiều người được hông?
À, cũng có, thì, ờm, có một lần đó thì mình được, ờ, đi du lịch cùng với công ty của mình, thì cái lần đó thì, ờ, công ty tổ chức là đi Vũng Tàu. Đấy, thì, ờ, mình á thì là một cái dạng người thích, kiểu như là, đi khám phá đây đó. Thì, ờ, khi mà cả công ty của mình đang, kiểu như là, đang, ơ, tham gia những cái hoạt động riêng của từng người vậy đó, thì mình chọn cái, kiểu là, mình đi uống cà phê, tại vì mình, kiểu như, bản thân mình là cũng thích, kiểu như là, được ngồi ở một cái quán cà phê mà nó gần biển, để mình được vừa vừa được, cái kiểu là, mình được ngắm biển nè, mình được nghe cái không khí, cái hơi, cái làn gió biển thổi vào, đấy. Thì, ờ, mình cũng chỉ là đơn thuần là đi tìm một cái quán cà phê nhỏ thôi, để là mình ngồi cũng như là vừa uống cà phê nè, cũng như là vừa ngắm biển. Thì, ờ, vô tình, thì, nói chung là, cũng vô tình thì, ờ, có một cái, a, cái sự kiện nhỏ là mình gặp một cái bạn nữ, thì bạn nữ đó chắc mình nghĩ là cũng dân du lịch đấy. Ờ.
Ồ. Ồ. À. Ê, mà Ừm, mà khoan nha, cái lúc mà bạn nói bạn đi du lịch với cả công ty á, thì rồi cái lúc mà tới nơi rồi bạn đi ra uống cà phê á, là bạn đi một mình hay là bạn đi với nhóm?
Ừm. Ừm, tại vì á thì khi mà công ty đến cái địa điểm nếu mà du lịch á, thì, ờm, thường á là sẽ có những cái lúc mà sinh hoạt chung, ví dụ như là đi ăn uống hay là đi chơi những cái trò chơi tập thể chung vậy đó. Thì sau khi mà tham gia những cái trò chơi tập thể xong á, thì, ờ, ờ, sếp sẽ cho tụi mình tự do đi khám phá, và ai muốn đi đâu thì đi, thì mình thì thường là mình sẽ đi một mình, tại vì các bạn kia thì, kiểu như, có đôi có cặp ấy, nên là, kiểu như là, mình thì mình đi một mình thôi. Đấy, thì, à, nói chung là cũng đi một mình rồi sau đó là sau khi mà vào quán cà phê thì mình có gặp một bạn nữ, thì cũng vô tình thôi, có nghĩa là mình vô tình mình thấy bạn bạn nữ đó đang có một cái lỗi trang phục nó nó, kiểu, như là nó nó nó nó hơi tế nhị ấy. Đấy thì, ừm, như giờ bây giờ là hai người xa lạ thì mình lên mình nói mình nhắc trực tiếp vậy thì nó nó cũng hơi, ơ, tế nhị, đấy, nên là mình thì, nói chung là, mình cũng cũng cũng, à, à, chỉ biết là mình cởi cái áo khoác của mình ra, sau đó là mình lại mình nhẹ nhàng, mình mình mình mình che dùm bạn đó thì, à, à, chắc bạn đó cũng tinh ý, nên là khi mà mình che cái cái chỗ khuyết điểm như vậy thì, ờ, bạn tinh ý bạn cũng nhận ra. Đó, thì bạn cũng nhìn, kiểu như là, bạn cũng hơi ngại ngùng rồi bạn mượn cái áo khoác của mình sau đó là bạn đi vào, à, nhà vệ sinh để mà, à, chỉnh trang lại cái trang phục. <sniffs> Đấy thì, ừm
Ừm. À. Ồ. Ừm. Đúng rồi. Ờ. Ừm. À, kiểu, nói chung là, cái lần gặp đó là, ờ, bạn để ý bạn đó lần đầu tiên là nhờ cái chuyện mà, ờ, bạn đó ăn mặc, nói chung là, còn hơi có vài, kiểu, cần cần nhắc, đúng hông? Nên là bạn mới giúp bạn đó, đúng rồi, thì khi mà bạn đem áo khoác đem để chơi che cho bạn đó đó, thì bạn đó có phản ứng gì và, kiểu, ai là người bắt chuyện đầu tiên?
Ừm. Đúng rồi, đúng rồi. Ừm. Thì, ờm, thực sự thì khi mà mình che như vậy á, thì, ừm, lúc đầu thì bạn đó cũng bất ngờ, có nghĩa là bạn ấy cũng bất ngờ, kiểu như là, mình cũng là một cái người xa lạ như vậy. Thì, ờ, sau khi mà mình che như vậy xong thì chắc là bạn cũng nhận ra cái vấn đề mà mình đang gặp phải, thì bạn mới, nói chung, kiểu như là, bạn cũng, kiểu như là, đỏ mặt, rồi sau đó là bạn bối rối và bạn lấy cái áo khoác, sau đó là bạn đi vào cái nhà vệ sinh nữ để mà bạn chỉnh lại cái trang phục của mình. Thì, ờ, sau khi mà bạn, ờ, chỉnh cái trang phục của mình lại thì ra thì, ờ, cả hai cũng bắt chuyện nói chuyện rất là, ờ, ngồi trò chuyện sau đó là cùng nhau ngồi uống cà phê vậy thôi, rồi sau đó là bắt đầu là ừ.
À. Ồ, vậy là vậy là lúc đó hai người, kiểu, ờ, nói chung trò chuyện vừa trò chuyện vừa uống nước này cũng lâu rồi ha. Thì hông biết là cái trải nghiệm lúc mà hai người tìm hiểu nói chuyện để mà làm bạn với nhau như thế nào ta?
Ừm, đúng rồi. Thì, ờ, mình á thì cũng dạng là một cái tuýp người là cũng cũng khá là cởi mở trong cái việc mà giao tiếp, nên là mình cũng nói chuyện ờ, ừm, nên là mình nói chuyện với bạn đó thì cũng, ơ, tương đối là thoải mái và bạn đó thì cũng, kiểu như là, cũng là một cái bạn nữ mà có thể là đi du lịch một mình nên là, ờ, cái cách của bạn cũng khá là thoải mái, cũng như là khá là thẳng thắn. Thì sau cái buổi gặp hôm đó thì mình và bạn đó cũng trao đổi cái ta, gọi là, cái thông tin liên lạc với nhau, rồi sau đó từ đó về sau thì, ờ, mình và bạn đó cũng trở thành bạn với nhau cho đến tận bây giờ, đấy.
À, là, giống kiểu là, hướng ngoại nè, đúng hông? Ồ, thì nói chung á là, ừm, khi mà ơ, quê bạn bạn bạn có hỏi, kiểu, cái quê bạn đó là ở đâu hông? Kiểu, để coi là, ờ, cái vị trí bạn đó ở với bạn thì có ở xa với nhau hông nè?
Ừm. À, thì, ừm, thực tế thì khi mà, ừm, kết bạn á, thì mình vẫn thường á là sẽ hỏi những cái thông tin cơ bản đó, cái kiểu như là, ừ, là "bạn ở đâu?", hay là, kiểu như là, "bạn làm việc ở đâu?" chẳng hạn, rồi "bạn sinh sống ở quê bạn ở đâu và hiện tại đang ở đâu?", nếu như mà có dịp á thì mình sẽ có những cái buổi gặp này nọ. Kiểu như là, à, sẽ có trao đổi những cái thông tin cơ bản để cả hai cùng biết nhau thì mới có mới có thể là làm bạn với nhau được. Đấy thì, ờ, bạn đó thì nói chung là bạn đó cũng, ừm, công tác cái cái nơi mà bạn làm việc á thì cũng nằm chung với thành phố với mình, ờ. Đấy.
Ồ. Tức là cái À, vậy bạn đó cũng đi công tác. Ừm. Vậy thì cái lúc đó là, ờ, khi mà khi mà bạn nói chuyện với bạn đó đó, thì hai người có đ kiểu, bạn có biết thêm được là, ờ, hai người có cái điểm chung nào hông ta?
Ừm. Ừm, thì, ờ, ừm, thực tế thì mình và bạn đó thì cũng khá nhiều điểm chung, có nghĩa là, ờ, thích được đi du lịch nè, cũng thích những cái trải nghiệm khám phá mà, kiểu, một mình, rồi cũng thích đi uống cà phê, rồi cũng thích đi dạo, cũng như là, kiểu như là, những cái sở thích nhỏ như đọc sách hay là xem phim chẳng hạn, thế thì nói chung là mình và bạn đó cũng có khá là nhiều cái, gọi là, à, cái điểm tương đồng, đấy, nên là, à, cũng chính nhờ như vậy thì cả hai nói chuyện với nhau cũng khá là dễ dàng, cũng khá là thoải mái, đấy. Ờ, sau này á ừm, đấy, thì sau này khi mà mình và bạn đó về, ờ, tới, ơ, thành phố nơi mà cả hai cùng làm việc á, thì thỉnh thoảng thì mình và bạn đó cũng có những cái buổi cà phê chung vậy, hay là những cái buổi mà ăn uống chung, kiểu như là, rồi cũng nếu như mà có dịp á thì cả hai cũng sẽ hẹn gặp nhau để mà, ờ, có những cái buổi đi chơi chung vậy đó.
Ờ, kiểu, nói chung là cũng may ha. Ờ, kiểu, à, còn nữa thì về cái chuyến đi ở Vũng Tàu á, thì cái lúc mà bạn và bạn đó, kiểu, nói chuyện với nhau xong thì những những cái bữa sau của cái chuyến đi á, thì bạn có hẹn bạn đó ra để mà nói chuyện tiếp hông?
Ừm, thực tế thì, ờ, trong cái chuyến du lịch đó thì, ờ, cái khoảng thời gian để mà công ty mình du lịch ở ngoài Vũng Tàu thì nó tương đối nó cũng ngắn, vì cũng có hơn 3 ngày thôi. Thì cái ngày mà mình gặp bạn đó là cái ngày thứ hai, và ngày hôm sau thì đoàn của công ty mình cũng, ơ, xuất phát, a, quay quay trở về với thành phố. Thế nên là, kiểu như là, sau sau cái buổi gặp đó thì mình cũng hông có gặp bạn đó ở ngoài đó. Nhưng mà sau khi mà bạn đi du lịch xong bạn về lại thành phố á thì, ờ, khoảng chừng 1 tuần lễ, 2 tuần lễ sau thì mình cũng đã có dịp gặp lại bạn đó, trong một cái chuyến mà hẹn nhau ra cà phê ấy mà.
À. Ờ. À, nói chung là nghe cũng vui tại vì mình vừa được đi chơi với công ty nè, mà mình còn vừa được kết bạn nữa. Thì hông biết là ừm, và bạn cũng có nói với mình á là sau cái chuyến đi chơi đó là hai bạn vẫn còn giữ liên lạc với nhau rồi, đúng hông?
Ừm. Đúng rồi. Đúng rồi.
Ừm, thì sẽ
Tới bây giờ. Thực sự là, ừm, tới tới tới bây giờ thì, kiểu như là, mình và bạn đó vẫn còn giữ liên lạc với nhau, tại nói chung là, kiểu như là, cả hai vẫn, a, ừm, có cái gì đó, một cái sự gắn kết với nhau cũng khá là lâu dài từ cái cái cái chuyện lần gặp.
Ờ, vậy Ừm, nói cũng, a, hợp hợp nói chuyện với nhau hơn rồi đúng hợp nói chuyện với nhau nên là mới giữ liên lạc với nhau nè nè, đúng hông? Thì, ừm, thì theo bạn nghĩ á, thì cái việc mà mình đi chơi một mình, giống như là bạn đi, cái lúc đó bạn ngồi một mình thì cái việc đi chơi một mình đó có giúp mình dễ kết bạn hơn hông ta?
Ừm. Ừm. Đúng rồi. Ừm, đối với người khác thì, ờ, ừm, ừm, mình không không không có dám chắc chắn, nhưng đối với bản thân mình thì mình nghĩ cái việc mà kết bạn thì nó còn liên quan tới cái cái cách mình mở lòng. Với mình á thì, với mình thì, ừm, có nhiều lúc cũng có những cái trường hợp là mình đi chơi cùng với công ty, hoặc là, kiểu như là, mình đi chơi cùng với, ơ, nhóm bạn của mình, và mình cũng kết bạn được với những cái người bạn mới. Thì mình nghĩ là cái việc để mà kết được kết làm quen được với một cái mối quan hệ mới thì ít nhiều nó sẽ còn liên quan tới, ơ, cái, ơ, cách sống nữa, chứ hông phải đơn đơn giản chỉ là cái, kiểu như, đi một mình thì sẽ dễ hơn.
Ồ, thì, kiểu, mình nghe nói bạn là một cái người hướng ngoại á, nên là cái việc kết bạn nó cũng rất là, gọi là, đơn giản, đúng hông nè? Tại vì mình thấy là những người hướng ngoại thì thường được người ta, gọi là, mở lòng hoặc là có thể là chào đón hơn á bạn.
Ừm. Đúng rồi. Đúng rồi, thì, ờm, cái
Ừm, thì còn một mình còn muốn hỏi nữa nha, thì cái việc mà tính cách tính cách của bản thân mình á, nó ảnh hưởng như thế nào tới việc mà mình kết bạn mới hông bạn?
Ừm. Ừm, trong cái trường hợp đối với bản thân mình đi, thì, ờ, với cái tính cách mình thì như mình cũng đã chia sẻ và bạn cũng đã thấy đó, là mình cũng là một cái người cũng khá là cởi mở, nên là cái việc mà kết bạn thì nó cũng sẽ dễ dàng hơn so với những cái bạn mà có cái chiều hướng, kiểu như là, hướng nội xí. Tại vì mình có thể là sẵn sàng ví dụ như, ờ, trong công việc đi, hay là, kiểu như là, trong những cái buổi đi chơi, khi mà mình gặp những cái người họ có cùng cái tần số mình hay gọi là cùng cái tần số với mình, thì mình cũng sẽ dễ dàng để mà bắt chuyện cũng như là nói chuyện với họ hơn. Khi mà mình và người đó có cùng một cái sở thích rồi á, thì cả hai cũng sẽ dễ dàng để mà, ờ, nói chuyện với nhau cũng như là bắt chuyện hay là trao đổi những cái cái sở thích chung với nhau thì nhờ như vậy á, thì cái việc kết bạn á mình thấy nó cũng sẽ dễ dàng hơn.
Wow. Ồ, nói chung là cái những cái mẹo đó cũng rất là hữu ích cho những cái người mà muốn kết bạn á bạn. Vậy thì nếu mà mình kết bạn với nhau á nha, thì nếu mà để mà nói chuyện lúc mở đầu xã giao với nhau á, thì bạn nghĩ là những cái vấn đề gì là, gọi là, nó phổ biến nè, hoặc là nó không có bị cá nhân quá để mà mình có thể nói chuyện với nhau bạn, giống như là những sở thích về cái gì ha?
Đúng. Ờ, như bản thân của mình á thì ví dụ như mà khi mà mình đi đá bóng đi, hay là, kiểu, như là mình đi xem bóng đá chẳng hạn, thì thường là mình sẽ dùng cái sở thích đó, ví dụ như là, ờ, khi mà mình muốn một kết bạn với một cái người mà họ cũng đi xem đá bóng như mình á, thì chắc chắn là họ cũng sẽ có một cái đam mê về thể thao. Đấy, nên là mình sẽ thường là mình sẽ bắt chuyện về thể thao với họ. Còn ví dụ như là trong những cái lúc mà mình đi xem phim, thì khi mà xem phim á thì sẽ có những cái bộ phim nó về những cái, gọi là, những cái thể loại phim nó cũng khác nhau, nên là cũng sẽ tùy người họ sẽ có những cái sở thích phim khác nhau. Và khi mà đã chọn vào chung một cái rạp chiếu, một cái bộ phim thì chắc chắn là cái sở thích g ít nhiều là cũng gần nhau à. Đấy, nên là thường là mình sẽ tùy vào cái trường hợp. Ví dụ như mình sẽ lấy cùng cái sở thích nè, hay là khi mà mình gặp những cái người họ có cùng cái ngành nghề của mình thì mình sẽ nói về chuyện ngành nghề. Có nghĩa là mình sẽ câu chuyện
Ừm. Ồ. Nói chung là mình sẽ bắt chuyện tùy vào cái tình huống mà bạn và đối phương đang ở, đúng hông nè? Có thể là tùy vào nơi ở hoặc là có thể là tùy vào những cái ngữ cảnh nào nữa. Thì, ừm, thì có những bạn đó nha, ừm, đôi khi lại vừa kết bạn với nhau thôi mà đã cho biết luôn là, ờ, cái nơi mình sinh sinh sống luôn cơ, thì hổng biết là bạn nghĩ sao về cái vấn đề này ha?
Đúng rồi. Đúng rồi. Ừm, theo mình, a, thấy thì, ờ, cái việc mà chia sẻ cái thông tin cá nhân một cái cách quá sớm thì nó sẽ không phải là một cái điều mà nó khá nó đúng đắn, tại vì thực tế thì bây giờ cũng có rất là nhiều cái câu chuyện nó không hay liên quan đến những cái việc mà, ờ, kết bạn xong rồi vì những cái, gọi là, những cái ý đồ xấu nên là, ờ, thông thường là mình cũng sẽ kết bạn xã giao trước và chia sẻ những cái thông tin cũng như là những cái sở thích với nhau trước và sau những cái khoảng thời gian, có nghĩa là, có thi á là, có thể là nửa tháng hoặc là 1 tháng, thậm chí là vài tháng, để mình thấy là xe là mình và người đó có họ có đáng là tin tưởng để mình có thể là chia sẻ những cái thông tin cá nhân, ví dụ như là chỗ ở của mình hay là công việc, ưm, cái công ty của mình chẳng hạn, còn nếu như mà khi mà chưa chắc chắn á thì bản thân mình cũng sẽ chỉ là ở cái mức là xã giao bình thường thôi.
Ờ. Ừm. Ờ, nói chung là phải cho nhau cái thời gian để mà tìm hiểu và quan sát xem là, ờ, người đó có thật sự là có những cái ý tốt với mình hông, đúng hông nè? Thì đôi khi á nha, mình thấy là đi chơi á, ờ, nói chuyện với một người lạ mình còn dễ nói là nói thẳng ra hoặc là nói những vấn đề nó, ờ, với những người bạn bè của mình thì mình hổng nói mà gặp người lạ cái mình nói luôn, thì hông biết là tại sao cái chuyện, ơ, dễ nói thật với người lạ á, nó lại thường hay xảy ra vậy bạn?
Đúng rồi, đúng vậy. Ừm. Đúng rồi. Thực tế cái câu chuyện này mình thấy nó cũng sẽ dễ hiểu hơn một tí như thế này, có nghĩa là với những cái người mà xa lạ khi mà lần đầu tiên mà bạn gặp á, thì mình cũng là một cái người trong số như vậy, có nghĩa là khi mà mình chia sẻ với người lạ đó thì cái câu chuyện mình chia sẻ là mình sẽ sông không có bị sợ nó sẽ, kiểu là, nó sẽ được, ưm, khai thác hoặc là được chia sẻ với những cái người mà mình quen biết, đó, tại vì mình đang chia sẻ với một người hoàn toàn xa lạ và mình chỉ nghĩ đơn đơn giản là cái câu chuyện mình chia sẻ ở đây là trong cái nhất thời này thôi và sau khi mà cái câu chuyện này nó sẽ nó kết thúc rồi á, thì mọi thứ nó cũng sẽ xoa nó sẽ kết thúc theo luôn. Đấy, nên là mình nghĩ
Ừm. À, hay nha. Đúng rồi. Ờ, giống như là, kiểu, mình chỉ gặp người ta có một lần thôi à, đúng hông? Biết chắc gì đã gặp lần hai nên là th bình thường là cứ nói ra thôi.
Đúng rồi. Đúng rồi. Đấy, đấy, đúng rồi thì, ờ, chính chính chính cái suy nghĩ như vậy ngay cả bản thân mình cũng suy nghĩ như vậy mà nên là đôi thi thì cái việc mà chia sẻ cùng với người lạ thì đôi khi nó sẽ dễ dàng hơn với những cái người thân của mình hay là bạn bè của mình là như vậy.
Ồ. Vậy á thì nếu mà bạn thường kết bạn như thế thì bạn có thường mà chủ động liên lạc với chủ động giữ liên lạc với cái người bạn đó hông, hay là bạn cứ để mọi thứ tự nhiên thôi, rồi sau này có việc gì đó rồi mới nhắn tin với nhau?
Ờm, với mình á, thì, ờm, mình thích để mọi thứ nó tự nhiên. Tại vì, ờ, mình đối với mình thì kết bạn là chỉ có để có thêm những cái người bạn có cùng sở thích. Ví dụ như với những cái người bạn mà thích cái, à, ưm, thể thao đi, thích đá bóng á, thì họ cũng sẽ thường là chia sẻ những cái khoảnh khắc mà chơi thể thao như vậy, thì mình cũng sẽ thường là trao đổi những cái khoảnh khắc đó, và bản thân mình thì cũng sẽ khi mà chia sẻ những cái khoảnh khắc của mình á, thì họ cũng sẽ trao đổi với mình trong cái khoảnh khắc đó. Ờ, khi nào mà thân thiết
Ồ. À. Kiểu, giống như là họ up lên up hình ảnh lên rồi, đúng hông? Xong cái, ơ, mình thấy, ờ, mình có cái để mà mình nói với họ xong cái mình cứ vào mình tương tác rồi từ đó hai người lại cứ nói chuyện tiếp thôi nè, đúng hông?
Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Thì nhờ những cái, gọi là, những cái chia sẻ như vậy thì, ờ, sau khi mà đã hiểu nhau nhiều hơn, thân nhau nhiều hơn thì sẽ có nhiều cái câu chuyện để mà nói với nhau hơn. Chứ còn, kiểu như là, khi mà mới quen nhau 1, 2 lần á thì cái việc để mà, gọi là, ờ, chia sẻ nhiều, hay là hỏi han nhiều thì đôi khi với bản thân mình cảm thấy nó cũng sẽ không có quá là phù hợp. Tại vì mình cũng sợ là đôi khi là, ư, cái lúc mà mình mình hỏi han hay là mình tâm sự mà nó không có đúng lúc á, thì nó lại làm ảnh hưởng tới người khác thì nó cũng lại không hay.
Ờ. Ồ. Đôi khi nó lại trở nên thành vô duyên nè, đúng hông bạn? Nên là cũng phải xem xét kỹ những cái, ơ, lúc nào thì mình nên nói và lúc nào thì nên hông nè. Và đúng rồi, thì mình hông biết là bạn có vài lời khuyên gì cho những người muốn kết bạn nữa ha?
Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Thì, ờm, với những cái người mà muốn có thêm những cái tình bạn mới, những cái mối quan hệ mới thì mình nghĩ là các bạn nên, ơ, cởi mở hơn xíu, mạnh dạn hơn xíu. Ờ, nếu như mà thấy mình chưa tốt thì có thể là học một vài cái câu mà giao tiếp ngắn gọn, thì nhờ như vậy thì mình nghĩ là sẽ có thêm được nhiều cái mối quan hệ hơn.
À, hay nè. Ồ. Nói chung là cũng hay á, nói chung nhờ bạn bữa nay mình biết thêm được nhiều kiến thức về cái việc mà nên muốn kết bạn thì phải làm sao nè và hiểu rõ hơn về cái việc mà, ờ, giữa người lạ với người lạ với nhau nữa, thì mình cảm ơn bạn về những chia sẻ này nha.
Ừm. Ô kê, ờ, hy vọng là lần sau là mình và bạn cùng có thể là gặp nhau cũng như là chia sẻ thêm nhiều cái câu chuyện khác nữa nha. Bye bye.
Rồi, bye bye.